Tamam, okay, anladım. Tamam, peki, bu dizi, iii, izlemenin psikolojisini de ben biraz merak ediyorum. Bu böyle kendini kaptırıp, böyle, dopamin salgılatıyorsun herhâlde hiç, eee, kaldırmıyorsun başını ve en son bitiyor ya, mesela o zaman ne hissediyorsun? Bir boşluğa mı düşüyorsun? Bir haz mı? Güzel bir şey yapmış olmanın hazzı mı? Ne var?
Ah! Bize uygun. Hı hı. Hımm. Hımm. Hımm. Evet. Evet. Vallahi o, ımm, saat kaçta bitirdiğime bağlı biraz değişiyor. Eğer ertesi gün iş işe gideceksem ve sabah 04.00-05.00 gibi bitirdiysem o diziyi, bir suçluluk duygusu, "Eyvah, ne yapacağım?" Ama dizinin verdiği mutluluk tabii ki baskın geliyor. Her zaman dizi bana çok mutluluk veriyor. Gerçekten, eee, büyük oranda, eee, dopamin salgıladığımı düşünüyorum. Yani beni mutlu ediyor ve, eee, ertesi güne bir şekilde enerjik başlıyorum. Yani şey demiyorum: "Ay, keşke yatsaydım." Hani, başta bir uykum geldiğinde diyorum sonra diyorum ki, "Olsun Pınar," diyorum. "hepi topu şurada 8 saat çalışacaksın, sonra istersen yatarsın." diyorum. Hani, böyle Ah! <chuckles> E, peş peşe yapmamaya özen gösteriyorum eskiden kolaydı da artık şey yapamıyorum bünyem kaldırmıyor yani.
<chuckles> Eyvah! Eyvah! <chuckles> A! Hı hı. "Sonra gelir bir dizi daha izlerim." falan diyorsundur belki. <chuckles> Hımm, insanların bünyesi bir yaştan sonra partilemeyi kaldırmıyor mesela sabaha kadar. Seninki de
Hı hı. Evet, aynen öyle oluyor. Yani haftada 1-2, iii, yeterli oluyor, eee, fazlası, eee, hasta olma olasılığım yüksek olabilir, ona d gerek yok ya, hani. Hayat hâlâ devam ediyor. Hâlâ zamanım olduğunu düşünüyorum izlemek için.
A, ilginç ya. Dedin ki mesela, "Sabaha karşı 04.00-05.00'da bitirdiğimde bir suçluluk duygusu olmuyor değil." dedin. Yani ben şöyle anlıyorum: Aslında sen biliyorsun izlerken saatin geç olduğunu da ama ona böyle, ımm, zihne çok getirmemeye çalışıyorsun. Arkalara falan atıyorsun gibi. Yani o kadar, hani, başından bir kalkamama durumu var. Seni o kadar içine alıyor.
Hıh. Evet. Hımm. Tabii. Hı hı. Evet. Evet. Diziye karşı da bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. <laughs> Onun için Evet, ev evet, aynen. Ben diyorum bunu planladım. Sonuç olarak planlamışım, yerine getirmem gerekiyor. Yani onun için, eee, diziyi izliyorum. Ondan sonra diyorum ki, "Senin bir sorumluluğun daha var: Sabah kalkıp çalışmak." <chuckles> Yani orada olabildiğince, işte, şey bile planlıyorum, aslında, toplantılarımı vs. O günü biraz az verimle geçireceğimin farkındayım. Onun için kritik olan şeyleri, iii, tamamlayıp daha az kritik olanları biraz erteleme yapabiliyorum. Hani, günümü yönetebiliyorum, o yüzden şanslıyım açıkçası.
Allah! <chuckles> Yönetmenlere, yapımcılara hepsine söz verdim, izleyeceğim diye. <chuckles> A! Hımm.

Sonra gittin mi Kore'ye?
Eee, Kore'ye gittim tabii, gitmez olur muyum, yani, eee, dizilerde gördüğüm yerler, bahsedilen yerler, turistik yerler, hepsini gördüm. Hatta, önümüzdeki sene, yeniden, bir Kore yapmayı düşünüyorum, planlıyoruz şu anda, bir arkadaşımı ikna ettim. Sorun şu ki, Kore'ye gitmek, e, biraz masraflı oluyor. Onun için, herkes evet demiyor. Yani, öyle bir sıkıntı yaşıyoruz.
Iıı. Ha ha. Evet, evet. Neyse ki, avantajları var. Mesela, avantajları, vize istememesi bir avantaj. Kore yemeklerinin, çok lezzetli olması da bir avantaj. Gitmişken orada
Evet. Hı hı. Evet. Ay kesinlikle.
Çok Kore yemeği denenebilir. Türkiye'de pahalı, sonuçta, bir, hani, ana akımın dışında bir şey yiyorsun ya, orada Kore yemeğine doyup dönebilirsin.
Yani. Evet. Hı hı. Kesinlikle yani. Bir de, mesela, Kore yemeğini ben seviyorum. Kore dizilerini izleyenlerin de, biraz ilgisini çekiyor, ama, çoğu insanın damak tadına uymuyor galiba. Mesela benim partnerim, Kore yemeklerine çok düşkün değil. Hani, ben zorla götürüyorum. Genelde de, ısmarladığınız her şeyi de ben yiyorum. O, böyle, bakıyor yani. <chuckles> Yani. Evet. O onu seviyor Hah.
Hı hı. Hımm. <chuckles> Anladım. Şey, bir, Kore barbeküsü var. O, aaa, boruyu, bacayı indiriyorlar böyle masaya, etleri yapıyorsun. Yanına, böyle, küçük, küçük tabaklarda bir sürü, işte kimhci'ler farklı, farklı şeyler, değil mi?
<chuckles> Evet. Eh. Hı hı. Kimchi. Evet, mezeler geliyor. Aynen, aynen, bir tek ona ikna edebiliyorum. Çünkü, orada saf eti yediği için, hani, marulla birlikte garip geliyor. Mesela, marulun içerisinde eti yemek, eee, onu ilk başta şaşırtmıştı, ama "Güzel bir dengeymiş." demişti sonra.
Hı hı. Haa. Farklıdır Asya yemekleri. Biraz, bir, imm, alışmaları lazım. Alıştıktan sonra, insanlar vazgeçemez ama, alışma sürecinde, biraz ön yargılı yaklaşabiliyor birçok insan. Onu da anlamak lazım.
Ih. Hı hı. Hani, evet, kesinlikle. Ya, benim için bile öyleydi. İlk defa, ben Kore yemeklerini tattığımda hımm falan demiştim. 2. tattığımda, ben düşmüştüm mesela Kore yemeklerine. Açıkçası.
Ha, gene hızlı düşmüşsün canım. iki iki kere düşünmüşsün. Zaten bir sevgin var ya Kore'ye çok zaten sevmek için yemişsin sen.
Eve <chuckles> çünkü, ımm, evet, akıl olarak çok hazırdım yani. Öyle söyleyeyim "Düşeceğim ben bu yemeklere." dedim yani. Öyle.
Evet. Kore'de şeyler, devam ediyor mu? Diziye dönmeden önce, yemeklerden bahsederken, son, bunu da bir sormak istiyorum. Bazı, hani, yemesi, eee, çok, batı medeniyetlerinde uygun olmayan, ııı, evcil de olabilecek hayvanları yenmesi gibi, kışın enerji versin diye. Devam etmiyor mu?
Hayır, yok. Onlarda o yok. Yok, hayır onlar da, bizim gibi, gayet sağlıklı bir şekilde yiyorlar, yani, hiç, hiçbir fark yok onlarda tek şey, ki bu aslında, mesela, şu anda İspanya vs. onlarda da öyle, domuz ürünlerini çok fazla seviyorlar, yani domuzun derisine kadar seviyorlar, ya da, işte, bir tavuğun ayaklarını yiyorlar, hani, bu bacak 3 parmak var ya, o, mesela onu yiyorlar, hani, değişik, değişik hah evet, kemirmek. Aynen, onların dışında, hiç, böyle, eee, böyle, hayvanlar açısından benim bildiğim yok en azından. Normal bir şekilde tüketiyorlar. Yani bir Çin gibi, ya da orası yani yok.
Hımm. Hı hı. Hı hı. Kemiriyorlar, o, yemek demeyelim de, kemiriyorlar onları. <chuckles> Hı hı.

Eee, yok, olamadı. Yani, yapmak isteyen her türlü mesafe fark etmiyor yani. Yap yapıyor yani.
Romantik bir hikâye gerçekten. Ama partnerin olmadan da tek başına da sen dizi izlemekten keyif alabilen bir insansın, diye anlıyorum. Öyle mi?
Çok. Yani, çünkü mesela Kore dizilerini herkes sevmiyor. Onu s ya ablam seviyor mesela, ablamla yan yana denk gelirsek, birbirimizden uzak yaşıyoruz, denk geldiğimizde mutlaka hani bir dizi seansımız olur, öyle söyleyeyim ama onun dışında mesela yakın arkadaşlarımda hiç Kore dizisi izleyen yok hâliyle ben izlemek istiyorum ama onlara tabii ki bunu şey yapamam dikte edemem. Hâliyle
Hıı. Peki ne ne farklı Kore dizilerinde bunu merak ediyorum. Ne var mesela orada? Bir de, eee, nasıl başladın? Yani, Kore dizisi çok izlenen bir şey değil ya. Bir gün oldu 1 tane izledin. Sonra diğer Kore dizilerine mi atladın?
Hımm. Evet. Hımm. Yani dediğim gibi yip şöyle oldu. Eskiden ula Kore dizilerine ulaşmak o kadar kolay değildi. Yani ben, eee, küçükken dediğim gibi, hani, internet vs. öyle yaygın değildi. Hani bir film indirmek gerekiyordu mesela filmi direkt izleyemiyordun, indirmeler çok yavaştı. Ev O torrentler ben üniversitedeyken çıktı. Hani, öyle söyleyeyim. E, ha ed yani, onlara erişim çok, yani, benim de kısıtlıydı. Dediğim gibi gerçekten ben televizyonda TRT kanalında veriyordu Kore dizilerini. İşte, Saraydaki Mücevher ilk başladı ilk başladığım Kore filmi o, onu da hiç unutmam yani. Onu izledim, o bayağı uzun solukluydu. Hani, sonra üniversiteye başladım. Üniversiteye başladıktan sonra bu ilgim arttı. Korece kursuna gittim. Hani, bayağı bir Tabii. <chuckles>
Hı hı. Torrentten falan indirmek gerek dedin. He he, daha önceden ne vardı? Limewire vardı. Hı hı. <chuckles> Saraydaki Mücevher. Korece kursuna mı gittin? Kore dizileriyle birlikte Kore kültürüne mi ilgi duydun yoksa, "Ben bu Kore dizilerini o kadar seviyorum ki bunları ana dilinde izlemek istiyorum." falan mı dedin?
Iıı Yani, ben Kore kültürüne çok ilgi duydum. O zamanlar, yani, Kadıköy'de 1 ya da 2 tane kurs falan vardı, hatırlıyorum da. Hemen gidip bir Eee, eh, ço Tömer benim, eee, yaşadığım ilde vardı ama Korecesi yoktu genelde, işte, Almanca vs. şeklinde vardı, İstanbul'da vardı. Evet, ha ha, İstanbul'da vardı. Aynen, Tömer'de İstanbul'da vardı. Ben Tömer'e gitmedim, başka bir kursa gittim. Eee, Koreli bir kişiden aldım ders, yani, o da çok eğlenceliydi. Yani o zamanlar hiç düşünmeden benim dizi zevkim bana ekstra bir yetenek kattı. Yani dil öğrendim, hani, o güzel oldu.
A! Tömer'in hep olurdu kursları. Sen düşündün mü Tömer'i? Hımm. Uzak doğu dilleri olabiliyor ama talebe göre açıyorlar. Hıh. Hı hı. Hımm.